Eh, mau tahu dong, kamu punya enggak sih pengalaman nonton konser yang paling berkesan gitu?
Nah, ada nih. Jadi beberapa hari lalu ya, ada event yang diadakan di sekitar daerah Jawa gitu. Jadi ada konser k-pop kan, nah kebetulan heeh, K-popnya itu adalah grup yang aku emang idolain banget gitu. Nah jadi itu aku datang, ke konser itu sendirian dan walaupun sendirian ya, tapi aku tetap nemuin banyak, teman gitu loh, jadi aku merasa nggak kesepian atau canggung gitu, karena datang kesendirian gitu.
Oh konser, ya. Rame ya? Heeh. Mhm. Terus Kak kalau misalnya konser gitu, apakah sebelumnya, ak eee, sering dengar ya lihat berita gitu kan ya, kalau dapetin tiket konser K-pop kan, susah tuh gitu kan, apakah penuh perjuangan juga, atau gimana tuh dapetin tiketnya?
Nah, kebetulan Kak dalam bulan ini itu, aku kan datang ke konser K-pop 2 kali ya. Jadi yang pertama itu, jadi yang pertama itu tuh, eee, dia itu susah Kak dapetinnya, jadi aku, eee, war tiketnya itu kurang lebih kayak seharian gitu, nggak dapet. Tapi akhirnya, seminggu kemudian itu e ini dia nambahin hari gitu, jadi yang sebelumnya 2 hari kan, nah ditambahin jadi 3 hari. Nah pas mau war tiket yang hari ketiga itu, aku benar-benar dapet sih, cuman aku nggak dapetin, area yang aku pengen, aku pengennya yang di area berdiri ya Kak ya, karena aku pengen dapetin fancamp yang bagus gitu kan, kalau berdiri kan lebih dekat ya ke artisnya. Tapi aku malah dapatnya di area tribun, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu karena itu emang grup idol yang aku sukai. Terus konser yang kedua itu ternyata karena campur ya Kak, bukan konser tunggal idol tersebut. Jadi, campur dengan, eee, grup yang lain heeh. Jadi walaupun campuran, jadi harganya itu lebih rendah, misalnya lebih murah, tapi ya gitu, eee, kebanyakan tiketnya masih banyak yang tersedia, karena memang ongka orang-orang ngincarnya, ah bukan konser tunggalnya jadi kayak lebih mudah aja, jadi aku dapat yang area yang berdiri gitu Kak.
Sering ya. Oh campuran, ya. Area berdiri. Tapi ya, kalau nonton konser K-pop itu, kalau misalnya area berdiri, apa enggak capek gitu Kak? Karena kan, kadang lumayan lama ya gitu kan, sambil berdiri, teriak-teriak. Nah, butuh persiapan fisik juga enggak sih?
Hmm. I Nah, iya sih Kak, emang area berdiri tuh khusus untuk kaum-kaum. yang belum jompo sih ya Kak, ya. <chuckles> Jadi, eee eee, kurang lebih tuh, kita berdiri kurang lebih 3 sampai 4 jam sih Kak, ya walaupun emang berdiri, emang 3 sampai 4 jam. Kadang kalau lagi, eee, artisnya lagi enggak tampil, aku ya udah duduk aja, ngemper gitu Kak, di lantai, eee, tempat kita berdiri tuh, jadi banyak yang kayak gitu. Jadi, kalau belum tampil, ya udah duduk lagi, nanti pas artisnya mau tampil, ya udah berdiri lagi, gitu-gitu aja Kak. Emang sih, capek, cuman kayak lebih dapat, eee, rasa konsernya gitu, Kak. Karena, kita sambil teriak-teriak, sambil nyanyi-nyanyi, terus juga, apa ya, lebih dekat dengan artisnya, jadi lebih seru gitu, Kak. Kalau duduk itu ya Kak, kalau duduk tuh enggak berasa gitu loh, kayak kurang, gitu. Karena nyanyinya sambil duduk tuh kayak, menurut aku kurang dapet gitu, rasanya. Tapi, kalau sambil berdiri, sambil loncat-loncat tuh, lebih kerasa area konsernya gitu loh, Kak.
Oke. Lama kan? Kamu istirahat banyak. Enggak semangat ya,. Hmm, bener juga sih, masuk akal. Nah, tapi nih aku perhatikan ya, kadang-kadang kan muncul di media sosial, gitu, konser ini, konser itu, gitu kan, K-pop ini datang. Nah, tapi kan butuh persiapan juga enggak sih mungkin dari perlengkapannya, gitu kan, kadang mungkin harus bawa tas khusus yang transparan. Nah, pernah ngelihat ya, kayak gitu. Nah, itu memang harus seperti itu kah atau gimana Kak?
Mhm. Nah, sebenernya itu tergantung promotor event-nya, ya, Kak, ya. Jadi emang ada beberapa promotor tuh yang mewajibkan harus pakai tas transparan, gitu. Nah, jadi aku pernah tuh datang ke konser tahun lalu dan itu emang dia promotornya itu mewajibkan kita pakai tas yang transparan, gitu. Jadi kayak kita harus punya, apa ya, punya cadangan tas, gitu, mana yang tas transparan, a mana yang diperbolehkan untuk tas biasa dengan ukuran tertentu. Biasanya mereka punya kayak ukurannya, gitu, Kak, ada standarnya. Nah, kebetulan yang konser yang aku datangin, dua konser bulan ini, itu nggak ada yang mewajibkan pakai yang transparan, jadi masih pakai tas yang biasa aja, asalkan emang nggak berlebihan bawanya, gitu, Kak. Hmm.
Oh, ya. Ya. Hmm, jadi enggak terlalu ribet, ya, heeh, enggak harus tas transparan, gitu kan. Nah, tapi nih biasanya kan sering diperhatikan ya, kalau pas konser ada yang bawa, eee, lightstick-nya gitu kan, atau apa gitu, yang dipegang-pegang. Nah, Kakaknya suka bawa juga enggak, sih? <chuckles>
Iya. Nah, iya, kebetulan aku juga beli, Kak, lightstick-nya. Nah, <laughs> karena kayaknya, lebih seru aja pakai lightstick itu Kak, kayak nyanyi sambil menggoyang-goyangkan lightstick di tangan itu. Terus, tangan kanan, tangan kiri, yang 1 megang lightstick, yang 1 megang HP gitu ya, Kak, buat ngerekam idol-nya. Jadi, ya, itu menurut aku barang yang nggak terlalu wajib sih, cuman bagi yang mungkin punya extra money gitu ya, Kak, ya, bisalah pakai lightstick-nya. Tapi dengan nggak ada lightstick pun juga nggak papa, tetap seru. <coughs>
Oh, beli ya? Mmm. Mmm, iya juga sih ya. Tapi nih, karena memang kamunya fans banget ya sama K-pop gitu kan. Apalagi ada beberapa grup nih yang benar-benar diidolakan gitu. Pernah nggak, Kak, beli yang benar-benar VIP-nya yang sampai bisa, eee, ada fansign-nya gitu kan, ketemu gitu kan, salam-salaman sama idolanya, pernah nggak, Kak?
Nah kebetulan, Kak, nggak tau kenapa ya, kalau mereka bikin acara konser di Indonesia itu, jarang banget yang ada fansign langsung atau salam-salaman sama idol tuh jarang, nggak tahu kenapa. Tapi, kalau misalnya mereka ngadain event-nya di daerah Eropa, daerah US, itu banyak banget, Kak, acara-acara gitu. Mungkin, karena budget-nyajuga kali ya, budget-nya itu kayak kurang kalau misalnya di area Asia. Nah kalau misalnya di target market-nya itu di negara-negara Eropa atau US kan, pasti mereka dapatkan keuntungan yang lebih banyak kan, mungkin mereka mempertimbangkan itu juga. Kalau di Asia, yang paling aku sering lihat yang ada fansign-nya itu tuh di area Cina sama Jepang atau Hongkong gitu, Kak. Tapi kalau untuk, di Asia Tenggara tuh kayak sangat jarang gitu loh. Paling kalau misalnya ada, itu pun, kayak benar-benar idol yang masih baru-baru debut gitu, Kak. Tapi kalau kayak idol-idol besar gitu mhm, jarang banget yang mau gitu.
Oh, jarang ya? Bisa jadi sih. Mmm, sepakat. Udah terkenal, jarang ya? Oh oke, paham sih sekarang. Kadang memang masuk akal ya, mungkin karena faktor geografis di sini yang udah panas, jadi kan, eee, kurang sesuai gitu ya, kasihan kan duduk lama, tanda tangan, apa segala macam, dengan suasana dan suhu di sini yang panas, mungkin salah 1 faktornya juga kali ya. Nah tapi nih Kak, kan selain dari pengalaman konser gitu kan, pasti menjelang persiapan untuk pergi konsernya, atau pas udah di lokasi konsor konsernya. Kadang-kadang pasti ada drama gitu ya. Nah, ada enggak mungkin drama yang seru, yang heboh, atau mungkin malah yang bikin kesel gitu Kak, ada enggak?
Heeh. Yang bikin kesel sih Kak, ada. Jadi, kayak konser beberapa hari lalu itu kan Kak. Mmm, sebenernya tuh kan, itu di tempat venue-nya tuh yang baru ya, venue-nya baru, dan itu lumayan jauh sih kalau dari Jakarta kan Kak. Jadi, aku datang kesana untungnya sih mereka menyediakan shuttle bus gitu di setiap, eee, titik yang apa ya? Titik-titik tertentu gitu di daerah Jakarta gitu kan. Heeh. Jadi, ya walaupun ada shuttle bus yang gratis gitu kan, tapi kayak bener-bener jauh gitu loh Kak. Kayak s kita tuh sediain waktu kurang lebih 2 jam untuk di jalan aja gitu, untuk ke tempat venue-nya. Terus ya, karena mungkin karena venue-nya tuh baru, jadi tuh masih belum tertata rapi gitu loh Kak. Nah mana itu kan konsernya mulainya jam 4 sore ya, jam 4 sore yang berarti kita tuh aku tuh ngantri harus dari jam 2 siang gitu Kak. Ya, mungkin kalau ngantrinya masih di dalam di dalam gedungnya masih aman ya, masih dingin gitu, enggak kena panas. Nah tapi kita tuh diarahkan, ke area apa ya? da area in aid area outdoor, tapi di dalam area venue-nya. Jadi kayak, eee, outdoor tapi di dalam venue gitu, jadi enggak ada penutup gitu. Jadi, bener-bener langsung kena matahari heeh, enggak ada atap, dan itu kan apalagi yang namanya konser K-pop ya Kak, itu pasti rame banget Kak yang datang. Adalah ribuan orang, mungkin sampai belasan ribu. Tapi kita mereka tuh apa ya? Aku keselnya, promotornya tuh cuman menyediain tempat masuknya itu cuman di 1 titik gitu loh, dari dan itu untuk semua section, kayak seksi, eee, tribun, eee, terus sesi yang standing, section yang, eee, di, eee, lain-lainnya. Itu mereka hanya menyediakan 1 tempat untuk scan barcode-nya gitu, padahal kan itu enggak efisien ya, jadi bikin lama ngantri heeh ...jadi tuh kita kayak ngantri, terus berjemur gitu dan udah kepanasan dulu loh Kak. Padahal konsernya belum mulai gitu kan. Jadi kayak kita disuruh, eee, pemanasan dulu nih sebelum konser mhm, kayak kurang kurang etis gitu aja. Makanya seharusnya mereka menyediakan beberapa titik untuk masuk gitu kan, itu lebih seru gitu.
Oh, kesel ya? Ngebus ya? Tinjau sebelumnya ya. Oh ada atap ya? Oh, iya sih. Sedikit banget ya. Ya ampun, panas ya, hmm. Iya sih ya, harusnya ya persiapannya, karena kan yang didatangkan juga bukan idol yang kaleng-kaleng gitu kan ya, misalnya yang sudah datang ke negeri lain nih pasti harusnya lumayan terkenal gitu kan, persiapannya harus lebih matang. Nah, tapi kan ngomong-omong soal promotor, kadang kan sering ya baca berita gitu kan, ada promotor yang mungkin, eee, membatalkan konser atau ada masalah apa, tiketnya kurang, atau biayanya yang gimana, itu kan ada juga ya beritanya. Pernah enggak Kak, mengalami kerugian sampai harus mungkin menuntut, eee, pengembalian tiket gitu kan, pernah enggak kasusnya ada yang kayak gitu?
Hmm, bener. Hmm. Hmm. Kalau untuk itu, belum ada sih, Kak. Cuman, yang paling aku hal-hal yang kurang mengenakkan itu karena yang konser beberapa hari dulu kan, aku ambilnya yang eee, section standing ya. Section standing itu yang bener-bener kayak VIP-nya gitu loh Kak, emang bener-bener VIP-nya. Cuman, karena keselnya itu, seharusnya kalau misalnya kita ambil section yang VIP itu kita dapet kayak sound check-nya gitu. Jadi, kayak eee, latihan nyanyinya idol sebelum, eee, acara berlangsung heeh. Kan ada sound check-nya. Cuman, ternyata yang dapet itu malah diundi Kak, jadi kayak yang seharusnya itu total section VIP itu kurang lebih ada 5.000 orang ya, Kak. Nah, yang dapet itu cuman sekitar 400 orang aja gitu, jadi kayak lebih sedih aja heeh, lebih sedih gitu. Kayak, eee, padahal bayarnya sama gitu. Tapi, kenapa section yang, eee, standing itu VIP-nya cuman dapet 200 orang aja gitu dan itu enggak ada transparansinya gitu sih, Kak. Cuman, ya walaupun, eee, itu yang bikin aku kecewa dari segi promotornya, ya setidaknya saat acara berlangsung itu, eee, idol yang aku suka itu bener-bener dekat gitu loh Kak, di area aku. Jadi, aku kayak masih ada lah, hal yang paling berkesannya, oh dia ternyata, eee, apa namanya nyanyinya deket area yang aku berdiri dan aku dapetin fancam yang bagus, gitu loh Kak. Jadi, sedekat itu aku dengan idol itu. Jadi, aku kayak seneng banget gitu, Kak.
Oke, yang berdiri. Oh ya, sebelum konser ya. Dikit banget. Syukurlah ya. Oh, senengnya. Iya, jadi masih terobati ya dengan kekecewaan yang enggak bisa ikut tanpa sound check, tapi pas di hari konsernya nih deket gitu ya, bisa ngambil fancam yang bagus. Oh, menarik ya. Berarti waktu itu enggak sempat konfrontasi ke, eee, promotornya ya, komplain atau apa enggak ya, Kak?
<chuckles> Iya, bener bener. Wah, itu Kak, kalau misalnya kita lihat di Instagram akun si promotornya Kak, itu udah banyak itu komentar-komentar dari K-popers K-popers Kak, kayak enggak terima lah ini sound check-nya enggak dapet, diundinya itu enggak transparan, masa ada nomor-nomor yang berderetan dapet sound check. Kayak enggak transparan gitu. Masa kalau bisa masa diundi secara acak, masa bisa ya berurutan gitu dapatnya. Pokoknya, banyak gitu Kak heeh. Banyak yang marah-marah, maki-maki di akun promotornya. Terus, sampai promotornya itu tutup komen Kak, di postingan-postingan selanjutnya. Jadi, kayak seru aja sih, cuman kayak kesel juga, tapi kayak seru aja maki-maki mereka gitu di sosial medianya gitu.
Oh it Hmm. Oh, enggak adil ya. <chuckles> Hmm, iya. Jadi, udah terwakili ya ol oleh netizen yang lain gitu kan yang komplain di sosial medianya. <chuckles> Bener juga sih, nah, tapi, kan kadang-kadang ini ya buat orang-orang mungkin yang baru mengidolakan K-pop ya, baru mau nonton konsernya nih baru mau mulai gitu kan, menyukai. Nah, apa ada tipsnya Kak, buat beli tiketnya biar lebih waspada dan enggak ketipu gitu, ada enggak?
Hmm. Bener, Kak. Hmm. Kalau dari aku sih, paling mending kita war tiket sendiri langsung di website-nya gitu, Kak. Jangan beli di calo, karena harga calo tuh bener-bener nggak ngotak sih, Kak. Misalnya ya dulu pas, heeh, pas tahun lalu. Jadi temen aku ada tuh datang dia dari Australia kan, dari Australia ke Jakarta buat nonton K-pop. Nah, itu dia beli langsung di calo, di hari H saat konser, gitu kan. Nah, dia itu belinya sama section-nya kayak aku, standing kan. Aku tuh beli di web, a di webnya pas war tiketnya itu cuman sekitar kayak Rp3.000.000 gitu, Rp3.500.000 lah kalau nggak salah. Nah, pas hari H, dia beli di calo, itu sekitar Rp4.000.000-Rp5.000.000, Kak, dan itu kayak, ya ampun, mahal banget, gitu. Jadi kalau buat kamu yang awal-awal, eee, mau nonton konser, mending cari calo itu yang bener-bener kayak, harganya itu paling dinaikin sampai Rp500.000-Rp1.000.000 masih oke sih. Tapi kalau udah lebih dari itu, kayak bener-bener itu memanfaatkan momen banget, sih. Walaupun emang itu bener-bener, eee, K-Pop yang kita sukai, gitu. Kecuali kalau emang kamu punya budget yang lebih untuk itu, ya nggak papa, sih. Cuman untuk anak-anak yang K-Popers, baby-baby K-popers, ya mending langsung beli atau merasakan serunya war tiket langsung di website-nya, gitu.
Oh, mahal, ya? Iya. Mahalnya. Iya, sih. Mmm, dari website resmi aja ya, mendingan, kan daripada dari calo-calo, gitu kan. Tapi kalau war tiket itu apakah memang harus, eee, dipantengin, gitu ya? Jangan sampai kelewatan nih, atau bisa di hari yang sama, mungkin nanti lah, sore atau malam atau besoknya atau memang harus buru-buru banget, gitu, Kak, di detik itu juga pas baru buka?
Mhm. Harus, Kak. Harus langsung, kayaknya kita udah harus ngantri, gitu, langsung. Misalnya dia bukanya jam 10:00. Aku tuh biasanya langsung jam 09:00 udah stay di depan laptop aku, masuk ke dalam website-nya. Jadi pas nanti tet, jam 10:00, aku langsung klik, gitu, Kak. Soalnya aku baru masuk lang klik aja, aku bisa dapet antrian sampai belasan ribu, Kak. Apalagi kalau misalnya belinya nanti-nanti, langsung habis. Kadang sold out-nya itu kayak, eee, 10 menit, udah terjual habis, gitu.
Oh, harus? Oh, gitu. Oh, bener juga, sih. Jadi harus langsung ya, jangan ditunda. Menarik banget sih ceri war tiket, terimasi terima kasih banyak ya, Kak, ya, atas ceritanya.
Mhm, bener, Kak. Sama-sama, Kak. Seneng loh bagi cerita. Sampai jumpa lagi, Kak.